Não, então aí agora aqui mais, eh, mais difícil ainda encontrar, né, eu me me mudei do Brasil para os Estados Unidos, aqui não encontra, que é mais difícil. <chuckles>
Sim. Nada, uhum, é bem diferente, né, eles têm doces muito mais industrializados, como você disse a bala de coco a sua tia é que preparava era uma coisa muito mais natural, né.
Mas É. E exato, tem Muito caseiro, é era muito caseiro, não tem onde não era industrializado, era pessoas faziam, né, e aí vendia muito e era tinha em todas as festinhas, e aí aqui não tem mais, mas mesmo no Brasil eu já não via mais, eh, foi uma coisa que desapareceu assim.
Uhum. Certo. Foi desaparecendo com o tempo, e aí ficou mesmo o brigadeiro e o beijinho, você acha que eles gourmetizaram muitos doces hoje em dia
Ah muito, a o próprio brigadeiro, né, ah, o próprio brigadeiro assim, você compra uns brigadeiros caros assim de uns sabores meio v variados de Crème brûlée, de sei lá, pistache, né, pistache.
no Brasil? Uhum. Junto com o brigadeiro, né, misturado.
exato, aí ficou uma coisa mais cara, mas ainda tem quem faça, assim, aquele e também todo mundo no Brasil tem muito costume, né, as pessoas fazem né, o brigadeiro, eh, então tem os 2 assim, tem o gourmetizado
Uhum. Certo, tem brigadeiro na própria casa, né, tem gente que faz
que todo mundo sabe fazer, é, é verdade, e, mas, esse co esse permaneceu, e também tem muito muito sabor de infância, também tem o tem, porque é uma coisa do cultural, né, do brasileiro, então
Uhum. É.

É. Ela gosta, ela gosta. Eh eh, mas ela in ma felizmente ela não viveu. Hoje em dia, as festinhas são bem diferentes, assim. Ma
Aham. Sim, é verdade. Mas você conseguiu passar pelo menos um pouquinho do gostinho, né, de dizer pra ela: "Olha, a mamãe comia isso aqui nas festinhas".
Um pouquinho. Comia isso daqui. É, não, ela gosta. Eu eu não faço com tanta frequência, assim. Eu fazia mais no Brasil. Mas eu me mudei de país não tem muito tempo e aqui eu não consegui achar ainda o os ingredientes igualzinho do Brasil, sabe. E espera passar um tempo.
Sim. Certo. Uhum. São diferentes, né. Vocês faz uma adaptação.
É. Exato. E mas era era muito bom, assim. Isso pra mim tem muito gosto de infância. E tem uma outra coisa também que eu comia muito na infância, que era bolinho de chuva.
O quê? Ah, que delícia. E quem preparava esse bolinho pra você? Sua mãe?
Nossa Fez muito parte da minha mãe. Ah, minha mãe, certeza, <laughs> minha mãe. E era eu acho eu f então, você sabe que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer para a minha filha. Eh, porque ela, nunca comeu bolinho de chuva. E é e é tão a minha infância, eh, que eu que eu n por que que eu não faço? Porque eu acabo não tendo óleo em casa. Eu não costumo fazer fritura. E e o bolinho de chuva ele nada mais é do que uma massinha com frita no óleo, altamente calórica, com muito açúcar, né. Incha e depois você passa no açúcar e canela, né. E, hum, e aí, eu não faço.
E você faz? Uhum. Olha. Certo. Que incha, né. Uhum. Vai ficar um pouquinho mais calórico, né, com açúcar e canela ainda.